Hallo. Ähm du, ich, äh, bräuchte bitte mal deinen Rat. Ich bin in einer Situation im Moment, die mir schon häufiger vorgekommen ist in meinem Leben. Ähm, ich stehe gerade vor Gehaltsverhandlungen für einen neuen Job, den ich mache. Ähm, und es ist auch 'n kleines bisschen eine neue Rolle für mich, ähm, wo ich Schwierigkeiten habe, äh, den richtigen Ton zu finden und vor allen Dingen auch nach dem Gerichten n g nach dem richtigen Gehalt zu fragen.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja.
Ähm die Rolle ist eine eine ähm, eine eine Freelancer-Rolle im internationalen Bereich, äh, wo ich ganz viele Erfahrungen habe. Ähm, u ich und ich möchte einfach gerecht vergütet werden. Hast du da 'n Tipp für mich?
Mhm. Mhm. Ja. Ja, äh, du sagtest Freelancer. Das heißt, es ist kein Angestelltenverhältnis. Habe ich das richtig verstanden?
Mhm. Ähm, es geht um einen, äh, Beratervertrag. Das heißt, es wird schon ein ein längerfristiger Vertrag sein, ähm, über eine bestimmte Stundenzahl, aber ich bin ni werde nicht fest angestellt sein in diesem ähm, in diesem Unternehmen.
Ja. Ja. Wird da ein Pauschal v ve äh, wird das nach Stunden abgerettet äh, abgerechnet oder, äh, sagt man: „Pass mal auf, wir zahlen dir pro Monat so und so viel?"
Es wird nach Stunden abgerechnet.
Mhm, mhm.
Ja, das ist das ist die Herausforderung. Ähm, ich äh, wir wir gehen davon aus, ähm, d d dass es so 20 bis 30 Stunden pro Woche sein werden. Das heißt, ich muss da auch das richtige, ähm die richtige Zahl finden, die für das Unternehmen Sinn macht. Und das ist eigentlich mein größtes Problem. Ich möchte sie nicht verschrecken.
Ja. Ja. Und, äh, bist du Experte auf deinem Gebiet? Hast du viel Wettbewerb?
Äh. Ich bin in einem Seitenthema Experte. Äh, das wird aber au d d d ausgeglichen durch die Tatsache, dass ich das Team und das Produkt sehr gut kenne, aus früheren Erfahrungen, ähm, und dass es eine sehr gesunde persönliche Beziehung gibt.
Ja. Ja. Mhm. Zum Chef oder zu den Kollegen?
Mehr zum Chef, aber auch zu den Kollegen.
Mhm. Aha. Also eigentlich ja sehr gute Voraussetzungen, oder?
Ja, ja.
Mhm. N n welche Rolle nimmst du ein? Hast du da auch eine Personal na, Personal in in der direkten Verantwortung hast du wahrscheinlich nicht, äh, aber hast du dort auch ein Weisungsrecht, sage ich mal.
Hm, nein. Ähm, es ist eine relativ flache Hierarchie und ich denke, ich werde in der
Okay. Ja.
2. Ebene sein, aber als, ähm, alleinstehender Zulieferer, das heißt, ich habe keine Personalbefugnis, keine Weisungsbefugnis, ähm
Ja.
ich arbeite mit meinen Gleichgestellten, ähm, zusammen und gebe Ihnen Tipps und führe mit Ihnen zusammen Projekte durch.
Mhm. Aha. Okay, äh, und weißt du, äh, wie viel bezahlt wird in vergleichgaben vergleichbaren Aufgabenstellungen?
Ich habe, ähm, nachgeschaut, was so im gesamten europäischen Bereich, ähm, gang und gäbe ist. Äh, das ist aber hat aber nichts mit dieser spezifischen Branche zu tun. Ähm, es kann sein, dass es da anders ist, ähm
Ja. Ja.
<exhales> Und es hat auch, äh, dadurch, dass es international ist ich bin nicht in dem Land, in dem, ähm, das Unternehmen selbst sitzt, ist es 'n bisschen ungewöhnlich. Es ist schwer für für mich aufzutreten und zu sagen: „Das hätte ich jetzt gerne.“ Ähm, wenn es so viele Gegenargumente gibt, warum man mir weniger bezahlen sollte.
Ja. Ja. Ja. Ja. Was spricht dagegen, wenn du dir einfach dein Traumgehalt nimmst und einfach einfach mal hoch pokerst, denn runtergehen können sie immer.
Mhm.
Ja, äh, du hast ja ein Selbstbewusstsein. Du weißt, was du wert bist. Du weißt, dass du Erfahrungen hast, die andere in dieser Firma nicht haben. Sonst würden sie dich ja nicht als Berater einstellen. Und ich würde an deiner Stelle da lieber hoch rangehen. Dann könnt ihr immer noch sagen: „Hallo, das ist viel zu wenig.“ Äh, anstatt dass du so aus einer minderwertigen Rolle reingehst und sagst: „Na ja, ich bin ja ganz froh, wenn sie mich überhaupt nehmen.“ Oder?
Mhm. Mhm. Ja. Äh, du beschreibst sehr genau die Schwierigkeiten, die ich habe. Ich bin da sehr gerne sehr schüchtern <sighs> und traue mich dann nicht. Ich möchte auch nicht, dass die dann als Reaktion sagen: „Ach ne, ne, ne, das ähm, da da das ist völlig, äh, aus dem Rahmen, wir brauchen die Unterhaltung gar nicht weiterführen.“
Ja. Äh, ja, aber das ist ja gut. Aber dann bist du ja drin im Gespräch. Das ist doch wunderbar, äh, wenn die sagen: „Hey, das geht weit über unseren Rahmen hinaus.“ Dann kannst du einfach mal fragen: „Ja, wie hoch ist denn Ihr Rahmen? Was halten Sie denn für angemessen?“ Ja, äh, dann wissen sie aber auch, dass sie nicht ganz unten anfangen können, sondern du hast ja schon mal, äh, die obere Stufe gezeigt <laughs> und äh, vielleicht ist es sogar so, dass sie sagen: „Hh
Mhm. Ja. Ha.
die Frau ist gut. Die wollen wir haben. Okay, das ist zwar 'n bisschen hoch, aber bieten wir ihr mal das.“ Ja, äh, das ist du bist ja kein Bittsteller. Dessen musst du dir bewusst sein. Du bietest ja 'ne Leistung an. Du bietest 'ne Qualifikation an. Du bietest ein Wissen an, was die nicht haben und 'ne Erfahrung an, und es kommt einfach darauf an, dass du dich einfach selbst in Anführungsstrichen programmierst und mit Selbstbewusstsein in dieses Gespräch hineingehst. Ja?
Ja. Ja. Ja. Mhm. Äh, du sprichst da genau meine Schwierigkeiten an. Dieses Selbstbewusstsein einfach zu sagen: „Das bin ich wert.“ Das fehlt mir manchmal.
Na ja. Ja.
Äh, ich finde, es ist eine sehr gute Idee, was du sagst, ähm, weil ich aus lauter Feigheit in so einem Gespräch mich immer daraufhin zurückziehe und sage
<giggles> Ja.
„Ich weiß es nicht genau. Machen Sie mir doch einen 1. Vorschlag.“ Und wenn dann der 1. Vorschlag kommt, dann tendiere ich dazu, den Vorschlag zu ak akzeptieren, ähm.
Ja. Ja, äh, mach mir mal 'n Vorschlag. Ich bin jetzt mal derjenige, mit dem du, äh, sprechen willst, ja? Und ich frage dich dann jetzt: „Hallo. Wie viel wollen Sie denn verdienen? Sagen Sie mal.“
Äh, meine Antwort ist dann dazu, ähm: „Wissen Sie, wir haben uns, ähm, darüber unterhalten, dass es 'n bisschen schwierig ist, diese Rolle an dieser Stelle zu planen. Also, habe ich mal geguckt, was da so europäisch üblich ist. Und die Zahlen, die ich gefunden habe für, ähm, eine Stundenrate liegen zwischen, ähm, 50 £
Mhm. Ja.
für jemanden, der quasi g gerade frisch von der Uni kommt und das geht dann hoch bis 170, äh, 200 £. Ich würde mich gerne, ähm, in der unteren Hälfte irgendwo bewegen, äh, weil uns klar ist, dass ich diese Branche noch nicht so gut kenne. Ähm, ich würde gerne, ähm, mit einer Stundenrate von 90 € anfangen. S was halten Sie davon?“
Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Also, in als du das jetzt so lange erklärt hast, warst du schon auf der Rechtfertigungstour. <laughs> Das brauchst du nicht zu machen. Äh, du könntest einfach sagen: „Wissen Sie, vergleichbare Position, ich habe mich orientiert, da werden gezahlt 150 € die Stunde“, ne? So, das das ist 'n Mittelwert, so und dann Schweigen, Schweigen, Schweigen, Schweigen. Ja, das Schweigen ist Macht. Das musst du dir klar machen. Schweigen ist Macht. Und wenn du Unsicherheit versuchst zu kaschieren, dadurch, dass du redest, da das ist schwach
Mhm. Ah. Oh. Mhm. Mhm. Das fällt sofort auf, ja.
ja? Ne? Äh, du musst nicht reden. Du musst nicht reden. Das da bist du schon in der Verteidigungsposition. Äh, wenn die fragen, ne? Wenn die fragen: „Wie viel willst du denn verdienen?" Dann knallst du denen 'ne Zahl auf den Tisch. Und zwar eine, wo du sagst: „Da fühle ich mich sauwohl mit", ne? Äh, und wenn es die 170 £ sind. Ja, meine Güte, äh, die wollen doch dich!
Ja. Oh, das ist ein guter Tipp. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm.
Die wollen doch dich. Du bist doch kein Bittsteller.
Mhm. Ja.
Ja?
Oh, das tut mir gerade gut.
Ja. Du bist doch kein Bittsteller, ne? Du kannst einfach kurz und knapp sagen, was du willst. Und reagieren können die immer noch. Die werden ja nicht sagen, w wenn du 170 £ sagst, dann werden die ja nicht sagen: „Also bitte, können wir jetzt das Gespräch beenden?" Werden die nie machen.
Vielen Dank, ja. Ja. Mhm. Siehst du, das ist meine Angst.
Ja. Ja, brauchst du nicht zu haben.
Ähm. Ja. Oh, da hast du recht. Da hast du recht. Ja, natürlich. <inhales>
Ne. Warum solltest du die haben? Weißt du, das ist ja schon mal, äh äh, ein Hauptthema. Gedanken lösen Gefühle aus. Und wenn du mit einem Gefühl rausgehst nach dem Motto: „Ah, ich bin es eigentlich nicht wert. Ich bin zu teuer." Dann liegen da Gedanken zugrunde. Diese Gedanken lösen diese Gefühle aus. Wenn du umgekehrt rangehst und sagst: „Ich programmiere mich jetzt gut mit guten, äh, progra mit guten Gedanken." Und du stellst das Inventar deiner Stärken auf. Das Inventar der Stärken. Du bist zu 80, 90 % bestehst du aus Stärken. Und vielleicht sind da noch 10 % Schwächen. Viele Leute machen den Fehler, dass sie zu äh, d das benutzt, die wollen sich konzentrieren auf ihre Schwächen, um die auszubügeln. Diese letzten 10 %, dass statt dass sie beigehen und sagen: „Das sind meine Stärken. Und an denen arbeite ich. Die baue ich noch weiter aus." Und wenn du dir das klargemacht hast, du setzt dich hin, stellst setzt schreibst du einfach auf. Du schreibst einfach deine ganzen Stärken auf. Ja, das machst du den Tag oder die 2 Tage vorher schon immer wieder und sagst dir: „Das bin ich. Das kann ich. Das bin ich wert."
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Du, das gefällt mir sehr gut. Ähm, das äh, gerade gerade dieser Tipp mit dem Aufschreiben, ähm, das ist etwas, was ich was mir hilft. Das weiß ich aus Erfahrung. Ähm, das werde ich werde ich tatsächlich machen und, ähm
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja.
den Tipp mit mich nicht zu rechtfertigen. Den finde ich auch sehr wichtig, weil da tendiere ich definitiv zu. Ähm
Genau. Ja.
ja, <swallows> großartig. Vielen, vielen Dank! Oh, das das hat mir sehr geholfen. <laughs>
Das wird gut. Das wird gut, ne? Good Luck, sage ich lieber. <laughs>